Ah non. Là je pourrais p je ne connais pas, c'est un peu technique pour moi, mais du coup, voilà, pour le coup, il faut forcément de de par l'environnement, heu
Ouais. Ah, bah, oui, là tu changes complètement le lieu là, tu peux pas alors, bon, tu peux très bien avec un smartphone ramener ça aussi c'est le v le le malheureusement les smartphones, c'est un mini PC, ça aussi ça peut être vicieux, tu vois, sur, heu, sur l'équilibre.
Ah, oui. On en parle en préambule, justement, d'être connecté sur les groupes WhatsApp et email, oui, clai clairement.
Mais tu sais que, d'ailleurs, il y a un retour, je sais pas si tu as vu, il y a de plus en plus de gens qui retournent au au dumb dumbphone tu sais, au téléphone qui est pas smartphone, avec un clapet limite, ou
Ap Je non, j'ai pas entendu parler de cette, heu, mode-là, mais ça ne saurait, heu, ça ne saurait tarder.
Tu vois, je sais Ouais, ouais, ç ça redevient ça chez les jeunes générations, apparemment.
D'accord. Après, c'est vrai que c'est plutôt, pour le coup, c'est c'est radical. Après, c'est aussi une question de contrôle, c'est-à-dire que moi, j'aime bien déconnecter, mais j'ai toujours un smartphone, c'est-à-dire que je vais couper mes notifications, voilà, c'est-à-dire que j'ai pas besoin d'un d'un d'un dumbphone comme tu l'as appelé pour me déconnecter parce qu'au final, hem, si tu as besoin de ça, ça veut dire que déjà dans ta tête, tu as du mal à le faire et je pense que tout s tout part de la mentalité donc heu, voilà, moi je coupe les notifications. exactement.
Ouais. Ouais, ne Ouais, c'est ça. Bah, c'est une addiction, hein. Tu vois, moi, je te cache pas, heu, je regarde un film, heu, je suis toutes les cin je peux être toutes les 5 minutes à regarder mon téléphone sur les réseaux sociaux, et cetera. Tu as une addiction à la dopamine, tu vois. Tu as un truc assez vicieux.
Exactement, et je pense que pour trouver cet équibre équilibre-là, faudrait déjà une prise de conscience et se dire: «OK, donc là, c'est nocif, c'est pas bon, il faut que je le coupe de de moi-même». Après voilà, si tu peux t'aider de d'équipements tels que des téléphones à clapet ou qui ne sont pas smartphones, voilà, ça ça reste des astuces et si elles sont efficaces, pourquoi pas?
Ouais. C'est des astuces. Ouais, c'est des petites astuces. Ouais. Bon, bah, en tout cas, je te remercie pour cette conversation, c'était très intéressant.